Da irgendwie Bock, was was süß zu snacken. Oder, manchmal, wenn ich dann unterwegs bin und keine Zeit zum Essen habe, ne, kann es auch sein, dass ich mir dann schnell 'n Snickers kaufe, 'n halben Snickers esse und dann bin ich auch erst mal befriedigt, bis ich dann abends esse.
Mhm. Ja, okay, das ist ja okay, so 'n halbes Snickers, das ist ja jetzt nix Besonderes, ne? Das geht ja das geht ja. Ich muss immer noch an die Toffifee denken, dies die so zäh sind, das ist <laughs>
Ja. Ne? Aber nein, wenn die wenn die wenn die nicht alt sind und in 'nem warmen Ort gelagert werden, wie jetzt zum Beispiel in meiner Küche- da ist es ja warm drin- weil ich heize, ne? Die sind ganz weich. Und dann gibt´s die natürlich auch
Aha. Aber das sind die mit Karamell und dem Nüsschen innendrin, gell? Ist mit so 'ner die Halbkugel da?
Genau und die gibt´s auch genau. Und die gibt's auch mit weißer Schokolade.
Aha.
Und das ist halt immer der Oberknaller. Also ich mag zum Beisp ich bin keine Person, die sich jetzt 'ne ganze Schokoladentafel reinpfeift, ne? Das mache ich nicht.
Doch so so einer bin ich.
Aber, äh so, da können aber schon so 5, 4, 4 Kinderschokolädchen können schon immer drauf gehen, die kleinen, ne? Nicht die langen, die mag ich nicht. Ich mag nur die kleinen.
Die Kleinen die Kleinen, aber quasi dasselbe, nur i nur in klein?
Ne, ich find, die schmecken anders.
Aber von der Form her sind die gleich, oder?
Ja, fast gleich.
Ja, okay. Ja, ja, ich weiß, welche du meinst, genau.
Mhm. Oder oder Duplo, ne? Kann ich auch essen. Das ist aber dann das alles Lust. Das ist kein Hunger. Das ist wirklich alles Lust.
Ja, auf jeden Fall.